Ừm, bạn ơi, cho mình hỏi cái này nha, không biết á là bạn đã từng có một cái chuyến đi nè, kiểu là, đi du lịch, đi học, đi đâu đó trên một chuyến xe chẳng hạn hay là một cái hành trình nào đó đi, thì bạn có kỉ niệm nào mà vui vẻ với một người lạ hông bạn?
Ừm, sao mày? À. Ừm. Ừm. Ờ, trời ơi! Để nói mà, ờ, vui vẻ với người lạ trên một cái chuyến đi á nha, thì mình cũng có kỷ niệm chứ. Đó chính là lần, ờ, lần mà mình đi, ờ đi ở ngoài quê của mình vào trong Quy Nhơn đi du lịch á bạn, là trên cái chuyến đi đó mình có gặp được một người bạn mà người bạn này là một người rất là hài hước á nha.
Ừm. Rồi. Ồ! Vậy hả bạn? Đi, ờ, đi về đi về Quy Nhơn rồi, ờ, gặp người bạn mà rất là hài hước luôn, wow! Vậy thì bạn có thể kể cho mình nghe là bạn đi Quy Nhơn làm gì? Mục đích nè? Xong rồi, tại sao bạn này, người lạ này?
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ờ, ờ, đó chính là lần này lần đó là mình đi vô trong Quy Nhơn, mình đi có một mình thôi.
Ừm, đi Quy Nhơn một mình thôi, rồi sau đó nữa bạn?
Ờm, bạn hỏi lại cho mình cái câu cái câu hỏi
À, thì ý ý mình hỏi á là bạn đi đi một mình thì cái mục đích cuối cùng bạn đi cái hành trình đó là gì nè? Và tại sao bạn lại gặp cái người này?
Ừm. À. À, mục đích cuối cùng mà mình đi á, là mình vào trong Quy Nhơn có 2 mục đích, thứ nhất là đi du lịch nè, và thứ hai là mình đi công tác luôn á bạn. Ờ, ờ, đúng rồi, và, ờ, mình gặp người bạn này đó chính là ở trên cái chuyến xe bình thường đó thôi á bạn. Kiểu như là, ừm, trai đơn gái chiếc mà, đúng hông? Thì <laughs> ờ, nó có cái sự, gọi là, hợp hợp với nhau một tí, là cái lý do đó. Ừm.
Rồi. À, mục đích ha, ô kê. <laughs> Đúng rồi. Kiểu là, hai cái gì đó nó à, nam châm, đúng hông? Khác dấu thì nó hít nhau, ờ, bình thường mà. <laughs>
<laughs> Ơ, đúng rồi, đúng rồi. OK.
Hiểu nha. Nhưng mà không biết ai ai là người bắt chuyện trước?
Ờ, bạn nam ấy là người bắt chuyện trước, còn mình là người ờ, mình đâu có dám bắt chuyện đâu mình con gái mà.
À. Quá đúng, quá đúng cái quy trình rồi, trâu phải tìm cọc chứ. <laughs>
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi.
Ô kê, bạn có thể kể tiếp là, ờ rồi khi mà bạn nam bắt chuyện bạn cảm thấy thế nào? Rồi hai người nói chuyện gì với nhau?
Ờ, khi khi mà mình bắt chuyện với người này á là khi mà, à, bạn biết không, trên cái chuyến xe hành trình đó thì chúng mình đi xuống dưới chúng mình để ăn cơm, ăn trưa á bạn. Ừm, ờ, thì lúc đó mình ờ, thì mình lại ngồi chung bàn với lại cái bạn nam này, và khi mà mình ăn xong ấy, cái, mình muốn hỏi là "Ờ, cô ơi ở đây có chuyển khoản không?" Và mình nhớ là mình đi vào năm 2020, 2021 thế nên là cái lúc đó là cái lúc mà cái chuyển khoản nó không có có có, gọi là, phổ biến ở ở ngoài, ở trên cái đường thuộc cái dạng quê á bạn, ừm, ừm. Đúng rồi, nên là không chuyển
Ừm, ăn c giờ. Rồi. Ờ, ờ. Okay, hổng chuyển khoản ha? Rồi khó có vẻ cũng khó, đúng hông? Tại vì, ờ, đôi khi, ờ, nhiều người á, họ đi ra đường họ hổng đem tiền, thực sự luôn, hông đem tiền đâu, chỉ on chỉ thành thói quen rồi, xong bây giờ không chuyển khoản, khó khăn nha. Rồi sao nữa bạn, sao nữa bạn?
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, hông có đem tiền mặt đâu. Ừm, rồi xong ấy thì mình bạn ấy, bạn nam này mới nghe xong rồi bạn ấy mới nói là "Ờ, vậy thôi để mình chuyển hộ, chuyển khoản giúp bạn cho, xong rồi, ờ, có gì bạn đưa lại tiền mặt giúp mình, cho mình." Xong cái mình mới, kiểu: "Ủa? mình đã hông có tiền mặt rồi mà, tại sao bạn lại nói mình phải đưa lại tiền mặt cho cho bạn?" Trời ơi! Ở, nói chung là bạn này, kiểu, cái tánh của bạn này nó, theo cái kiểu mà, nó nó cà hớt cà hở, ý là sao ta? Ừ, ừ, ừ, nó cứ, kiểu, cái cái tính như vậy.
Ừ ha. Ừm. <laughs> Đúng, lạ quá vậy? <laughs> À, mình hiểu, không có, cái đó cái đó gọi là vui vẻ, kiểu là, người ta <laughs> ơ, những cái câu đùa gây ấn tượng thôi. <laughs>
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, nhưng mà vui nha, nói chung hông có hông có gì hết á, hông có cái gì gọi là ờ.
Ừm. Rồi rồi sau đó sau khi mà cái bạn nam này, giống như là, đã giúp bạn, đúng hông? Giúp bạn là trả tiền bằng cách là chuyển khoản, rồi bạn làm sao bạn, ơ thái độ bạn sao?
Ừm. Ừm. Ờ, lúc đó trời ơi mình cũng cảm ơn bạn ấy nhiều chứ. Như là mình ăn xong đồ ăn của người ta rồi mà, mà mình hông có tiền mình chuyển lại thì trời ơi, cái điều đó là cái điều hơi hơi hơi hơi bị ái nha. Chẳng lẽ mình ở lại mình rửa chén, rồi trễ mất giờ xe sao? Nên là, ờ, ờ, mình thì mình nhờ bạn ấy chuyển khoản, xong rồi sau đó thì mình với bạn ấy gi giữ lại những cái phương thức liên lạc riêng để mình chuyển khoản lại cho bạn ấy á bạn.
<laughs> Đúng. Hay quá, nói chung là cũng có kết nối, đúng hông? Và thật ra cũng phải trả tiền cho người ta chứ, người lạ bây giờ người ta chuyển khoản hông chuyển lại thì cũng kỳ. Hay quá, hay quá! Ờ. <laughs> Rồi rồi sao nữa bạn? Sao nữa? Sao nữa?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ờ, mà cái người sau khi chúng mình giữ được cái phương thức liên lạc với nhau rồi đó, thì bạn ấy mới gửi cho mình cái cái cái số tài khoản của bạn ấy nè. Cũng như là từ khi cái cái cái cái cái cái cái sự việc này xảy ra á, thì cái người lạ ở trên cái chuyến đi này của mình cũng trở thành một cái người người bạn của mình trong cái chuyến đi du lịch đó luôn á bạn.
Ồ, tức là cái bạn nam này có vẻ cũng cùng mục đích đến với bạn, và, ờ, sẽ một giống như là, bắt đầu bắt đầu một cuộc hành trình mới với một người bạn mới.
Ừm, chính xác luôn. Đúng rồi. Ừ, thì bạn này là người đi du lịch thôi, còn mình thì vừa du lịch vừa công tác. Nói chung là cũng có những cái đi ờ, hợp với nhau á bạn.
Và Ừm. Hiểu nha. Vậy thì, ờ, lúc mà hai bạn, ờ, quay lại xe đi, thì có câu chuyện nào thú vị nè, vui vẻ hông? Bạn kể nghe đi.
Ừm. Ừm. Ờ, câu chuyện mà khi tụi mình quay lại xe á, thì bạn này là nằm giường ở trên, cái có nghĩa là cái xe nó sẽ có một cái một cái giường ở trên và một cái giường ở dưới đúng rồi, giường tầng và bạn ấy nằm ở trên, mình nằm ở dưới. Xong rồi lâu lâu thì bạn ấy cứ chồm cái đầu ra bạn ấy nhìn mình như thế này nè. Mà mình thì mình đi ở ở ngoài ở ngoài xa, xong rồi mình ngoài Bắc, xong rồi mình vào trong Quy Nhơn. Thì bạn biết á trời ơi một đoạn khá là xa nên là mình phải đi qua cái buổi tối luôn á bạn, và tới sáng ngày hôm sau thì mình mới tới. Ờ, trời đúng rồi, cái việc hài hước ở đây á là cứ mỗi đêm mình đang ngủ á bạn, thì bạn này cứ, kiểu như là, chồm cái đầu ra xem thử là mình ngủ chưa rồi để chọc, để ghẹo mình đó thì những cái lúc như vậy thì mình thấy nó khá hơi nó hơi bị sợ nha.
Giường tầng, đúng hông? Giường tầng, giường tầng. <laughs> Ừm. À, gọi đêm luôn ha. Đi đêm luôn, rồi. Ừm. Hiểu, tức là lần đầu tiên thì cũng hơi rén, đúng hông? Kiểu: "Ôi, cha nội này làm cái gì kì quá", kiểu, đúng hông? Ô kê.
Ừ. Sợ ma. Ấy, chính xác. Ờ, có lúc mà mình ừ, cái lúc mà mình quạu xong rồi mình đã la bạn ấy luôn rồi đó. <chuckles>
Ờ, thì khi bị la thì bạn đó phản ứng sao? Kiểu là, vẫn cả hớt, cả hải, cà giỡn, cà giỡn hay là nghiêm túc hơn?
Ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ, ờ, thế là bạn ấy cứ, kiểu mà, ờ, cà cà hải cà hải, kiểu gì á. Nói chung là bạn ấy ờ, đúng rồi, hông hông có phải là ờ, cứ tếu tếu hông phải là cái kiểu người nó nghiêm túc sao á, mà cứ thích chọc người ta hoài à.
Ờ, không có sợ, đúng hông? Vẫn tếu tếu, đúng hông? Ô kê. Hay quá! Thực ra đúng, có những người họ rất là vui vẻ cuộc sống, đúng hông? Cũng sẽ có những người nghiêm túc, không thể nào mà lúc nào cũng nghiêm hay là cũng sẽ hài hước được, s sẽ sẽ có lúc này lúc kia thôi. Đồng ý, đồng ý. <sniffs> Rồi, sau đó thì sao nữa bạn?
Ừm. Đúng rồi, ừm. Yeah, đấy. Ừm, sau đó thì nói chung thì hai đứa mình cùng ở trên một cái chuyến đi là chuyến đi từ xe xe từ Bắc vào trong Quy Nhơn thôi. Còn cái chuyến đi du lịch của tụi mình cũng có rất là nhiều những cái điều thú vị. Mình cảm nhận được đây chính là một cái người mà nó nó có một cái tính, ờ, rất là vui vẻ, hòa đồng luôn á nha. Kiểu, ờ, không gặp ai cũng không thấy sợ hết á. Ừ.
Ừm, hiểu. Hay quá! Ờ, nhưng mà sau này, à hổng biết tới bây giờ thì hai bạn còn giữ liên lạc hông?
Ờ, tụi mình còn á bạn. Lâu lâu thì ví dụ như tụi mình đi đâu đó hoặc là, ờ, đi du lịch ở một nơi đó thì hay hỏi là "Ờ, có thế muốn đi cùng với mình hông?" Nhưng mà trời ơi, trai đơn gái chiếc mà ai mà đi, đúng không bạn? <laughs>
Ồ, tuyệt vời! Ờ ha. Đồng ý, cũng khó, đúng hông? Kiểu, đâu quen nhau, thì vô tình va nhau thì có thể vẫn liên lạc, nói chuyện như một người bạn thôi. Còn đi chung du lịch đồng hành với nhau từ đầu tới cuối nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề để phát sinh hơn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, hông có thể nào mà hai người lạ mà có thể hẹn nhau đi được như thế được, chỉ có thể là, ừm, trùng hợp thôi.
Đúng rồi đó. Người yêu thì các kiểu, ờ, đúng rồi, ng hoặc là người yêu thôi, đúng hông? Ừm, trùng hợp thôi chứ làm sao mà <laughs> cùng nhau ki kiểu này được, cũng hơi kỳ ha. Nhưng mà bạn đánh giá người cái bạn người bạn sao, thực sự tốt hông? Có những cái cái ưu hay là khuyết điểm gì mà bạn cảm thấy được á?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ờ, cái mình cảm thấy người này rất là tốt nha, nhưng mà nhược điểm thì rất là nhiều. Ví dụ như là một người rất là vui vẻ, hòa đồng nè, và, kiểu, ờ, không ngại dang tay ra để giúp đỡ người ta luôn á bạn. Thì, ờ, mình cảm nhận được cái điều này thông qua cái chuyến đi của mình nè. Và thông qua cái chuyến đi du lịch của tụi mình cứ cái trên cái trên cái chuyến đi du lịch của hai đứa tụi mình luôn thì mình cảm nhận được một người như vậy. Còn cái ưu đì còn cái nhược điểm á gì? <tsk> Đó là cái ưu điểm.
Rồi. Hay quá! Ừm. Còn cái nhược à, ưu điểm, ưu điểm.
Cái đó cái đó là cái ưu điểm, mà cái này là cái nhược điểm nha. Nhược điểm, ờ, là một người có cái tính cà hởi, cà hởi hoài á bạn, thì nó mang cho mình rất là nhiều cái cái cái cái sự, ơ lâu lâu thì ờ, đúng rồi. Đúng rồi, kiểu như vui quá rồi thân quá rồi cứ, kiểu, cái gì cũng quá đà thì nó hơi hơi, gọi là, mang lại cho người ta sự khó chịu nè. Nhưng mà hông sao, ờ, sau khi mình khó chịu thì bạn ấy đã làm cho mình nguôi lại nên là thôi cũng được đi.
Rồi ưu, nhược điểm. Ô kê. Đúng rồi. Bất lực, đúng hông? <laughs> Khá là bất lực. Rồi hiểu. <laughs> Cũng thứ tha được, đúng hông?
Ừm, cũng là người lạ cả mà. <laughs>
Ờ. Đúng rồi, hông thật ra cũng đúng. Đôi khi mà cái sự nó không nghiêm túc quá đáng cũng gây khó chịu phần nào, ờ, mình hiểu, mình hiểu vấn đề. Vậy thì, ờ, cho mình hỏi thêm với. Thông qua cái câu chuyện mà kết bạn với một người bạn mới hài hước trên chuyến đi nè, thì bạn nghĩ cái việc mà kết kết bạn, thường xuyên kết bạn rồi, ờ, nói chuyện với những người lạ trên một hành trình nào đó là có nên hay không?
Ừm, đúng rồi. Ừm hưm. Ờ, sao vậy bạn? Ừm. Ờ. Mình nghĩ là nếu mà trên một cái hành trình nào đó nha, mà kết bạn cứ kết bạn đại đại thôi á thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì á là, ừm, biết đâu người ta không có ý tốt với mình mà người ta có ý xấu với mình thì sao? Ví dụ như bán mình sang Campuchia sao ha? <laughs> Ờ, đúng rồi, còn mình còn mà ví dụ như người ta giúp đỡ mình một cái việc gì đó thì mình có thể, gọi là, cân nhắc thử là có nên kết bạn hay không. Ừm.
Đồng ý. <laughs> Hơi đáng sợ, đúng hông? Ừm. Mình hiểu, cũng đúng nha khi mà, ừm, bây giờ cái xã hội cũng hơi rắc rối, phức tạp thực sự. Khi mà trên một chuyến đi ờ, đúng rồi, cũng hông biết đâu mà lường cho nên cái biện à, chuyện mà kết bạn với người lạ cũng có vẻ là hơi hơi hơi rủi ro, hơi rủi ro.
Đúng rồi, bây giờ thật thật, giả giả. Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs>
Rồi, cũng phải cân nhắc, ô kê ha. Vậy bây giờ, ờ, cho mình hỏi thêm nha.
Ừm. Ờ, sao vậy bạn?
Là nếu mà, kiểu là, để nói gì đó với những bạn trẻ bây giờ đấy, những bạn trẻ bây giờ hay sẽ có những cái chuyến đi, đúng hông? Hay có những cái hành trình, thì bạn sẽ có một cái lời khuyên gì hông để tránh cái chuyện hơi rủi ro? Hoặc là tìm được một người bạn mới trong một chuyến đi?
Ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình nghĩ là thông qua cái việc, ừm, này của mình nè, thì mình sẽ khuyên các bạn ấy rằng là, ờ, khi mà mình đi á thì mình cần phải chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như là cái kế kế hoạch mà mình đi nè, hoặc là chuẩn bị về cái chuyện mà tiền bạc nè, bởi vì đâu có phải chỗ nào cũng cần có chuyển khoản và chỗ nào cũng lấy tiền mặt đâu, đúng hông? Nên là mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ từ cái, a, cái tất cả, nói chung là mình hãy lên cho mình một cái kế hoạch. Và á nha, nếu mà một người mà đi một mình á, đi du lịch một mình á, thì mình nghĩ là, ờ, hãy nên thử mà mở lòng đi để đón nhận những cái điều bất ngờ ở trên trên cuộc đời này mà cuộc đời mang lại cho mình đi. Ví dụ như là một người bạn mới nè, ừm, hoặc là, ờ, ẩm thực gì đó, nói chung thì cũng nên mở lòng một tí.
Rồi! Đúng, đúng, đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Chuyến xe đúng hông? Hay quá. Ờ, nhất trí luôn, nhưng mà cho mình hỏi chút xíu nha, là thật sự khi mà mở lòng thì phải cần lưu ý gì hông bạn? Có nên là, kiểu, chia sẻ những cái gì quá riêng tư, hay là những cái vấn đề nhạy mình, ờ, kiểu là, nên hạn chế hông?
Ừm. Ừm, sao vậy bạn? Ừm, ừm, ừm, ừm. Mình hiểu. Ờ, như bạn nói thì khi mà đi một khi mà mở lòng ra thì nên hạn chế là chia sẻ những cái riêng tư là cái thứ nhất nè, và cái thứ hai đó chính là, ờ, cũng phải nên dựa vào trực giác của mình một tí để mình quan sát thử là cái người đó là người tốt hay là người xấu. Ờ, đúng rồi, nói chung vẫn sẽ có sự đánh giá nhất định về người đó.
Hông hông người đó ra sao ha? Hay quá. Để cho an toàn chuyến đi thật là, ừm, chuyện không có rủi ro gì cao nha.
Đúng rồi nè.
Hiểu, hiểu vấn đề. Rồi, ô kê, mình rất là cảm ơn bạn nha, vì câu chuyện rất là vui của bạn, những sự hài hước với một người lạ nè, và làm sao để cẩn thận hơn khi mà kết bạn với một ai đó ha.
<laughs> À, ô kê. Ừm. Ừm, ô kê mình cũng cảm ơn bạn đã ngồi đây và lắng nghe và chia sẻ nha, tạm biệt bạn.
Rồi, tạm biệt.
Ừm.